Ah, um, yung isang libangan na pinakanatatandaan ko deto dito is yung digital art na tinatawag nila. Kumbaga noon, tina-try ko na or parang na-try ko naman na mag-drawing traditionally sa pen and paper minsan sa canvas gan'yan. Pero ako kasi mas prefer ko yung digital art, since meron naman akong computer at o kaya naman laptop gan'yan, um, na kinalakihan at doon ko talaga triny na mag-drawing. Since para sa'kin noon nung bata pa ako, mas prefer ko yung digital art kasi mas madali siyang i-handle kumbaga and hindi siya wasteful, kahit papa'no. For example siguro sa traditional art 'di ba? Usually pen and paper o kaya naman pencil and paper yung ginagamit mo, eh, kapag nagkamali ka ng sketch or parang hindi ka satisfied.
Mm, okey, oo. Mhm? Mm, okey. Hmm. Ah, oo. Tama, tama.
Um, most probably itatapon mo na din yung isang page ng papel na 'yon na drinowingan mo na 'di ba, so sayang.
Oo, 'di 'di mo nabuburahin yun, oo hanep, tapon na kaagad, oo.
Tama saya oo eh, hindi mo na buburahin kasi ang hassle 'di ba, eh, bata pa 'ko no'n so tamad pa 'ko talaga sa mga gan'yang bagay. So, ayun nag-opt in ako sa digital art since meron namang, um, pen tawag dito yung digital tablet, hindi naman digital tablet, eh, pero parang gano'n kung familiar ka sa ano, screenless siya at do'n mo, ah, do'n ka nagdo-drawing tapos sa screen ka nakatingin. Kumbaga meron gano'n yung ate ko before then 'yon yung ginagamit ko. So 'yon, 'yon yung isa sa mga libangan ko talaga noon nag-last siya ng ilang taon din. Pero no'ng nag-senior high school na ako or no'ng parang nag-4th year high school na ako, nakalimutan ko na or talagang hindi ko na nagagawa kasi feeling ko busy na din ako. And noong matagal-tagal ko siyang hindi na-practice so even after na sasabihin ko ng may free time na'ko gan'yan, wala na akong motivation na gawin siya so feeling ko natanggal na lang siya sa sistema ko, automatically.
Mm. Mm, tama, tama. Oo. Mm, okey, oo. Mm, okey. Hindi mo na nagagawa. Ah, oo. Hmm, gano'n pala 'no, parang, ah, artistic type ka tapos ngayon, ah, naging abala na sa pag-aaral tapos siyempre 'di ba habang, ah, lumalaki ka, ang dami ka na ding kailangang oras na gugulin para sa mga kaibigan mo 'di ba? Hindi naman na puwedeng ano ka nalang, eh, nag-do-drawing ka nalang basta-basta 'no, kaya na nakalimutan mo na talaga. 'Yon talaga yung problema sa mga hobby 'no, 'pag nawalan ka talaga ng oras, wala na nakakalimutan mo na talaga siya 'no. Pero ngayon 'no, gusto mo pa bang balikan ang, ah, paggawa ng mga digital art? At ano naman yung gagawin mo para talagang, ah, 'di mo na siya makalimutan uli o para mas maging interesting siya sa'yo, ano yung mga puwede mong gawin?
Tama.